É, provavelmente não.
No no estilo de lá, assim, sabe.
Uhum, sim sim, é interessante e me fala, mas hoje em dia então, entre a música brasileira e a música italiana, eh, você acha que você escuta mais italiano, ou a ou ou é 50, 50%, você chega a fazer alguma playlist, tipo, ai tem o seu Spotify: "Vou selecionar aqui as minhas preferidas", eh, como você lida hoje em dia com essa questão da música.
Olha, eu hoje em dia, eu escuto muita música italiana, sabia, eu acho que eu escuto mais música italiana do que brasileira. As brasileiras, eu escuto e e, né, e as em em inglês enfim, eu escuto quando eu estou num numa vibe de reflexão, sabe.
Uhum. Interessante. Uhum. Ah, interessante.
Porque tem as músicas específicas, porque assim, por exemplo, Capital Inicial, Legião Urbana, por exemplo, nossa, eu aprov
Uhum. Uhum, é são le letras incríveis, e engraçado que conforme a gente vai amadurecendo na vida, as letras elas vão ressignificando pra gente, não sei se você percebe isso.
É. Sim, to total, total, uma música que teve um ressignificado muito grande para mim diferente foi a da Elis Regina, Como Nossos Pais, quando eu era criança, eh, quando eu era criança eu ouvia ela de um modo, quando eu cresci, né, quando eu virei adulta, <laughs> é, e virei mãe, então eu eu já entendo ela de outra forma.
Hum. Nossa, lindíssima. Hum. Uhum. Sim. Sim, sim. <chuckles> Entendo, é é muito bacana isso, né, é muito legal como a música consegue, eh, fazer parte da gente, eu acho que existem pessoas que são mais musicais do que as outras e com certeza você é uma pessoa bastante musical.
Sabe, de muito outra forma. Sim.

Que legal. Hum, então, já, entendi essa, é é a a sua, o o que você puxou da família de gosto musical, tem algo a ver com a Itália. <chuckles>
É. É. Sim. Porque eu vim de família com descendência italiana, hoje eu moro na Itália, né. Sim. E aí, na minha época, tinha umas revistinhas, tipo, "Capricho", "Atrevida", sabe, umas ah, revistas, mesmo, de adolescentes, na época. E, nessas revistas, vinha letras de música. E, eu lembro muito as letras da mã da em italiano, da Laura Pauzini, nessas revistas.
Que legal. Uhum. Sim. Uhum. Ah, que legal. Então, dentro da música tinha, eh, tipo, a letra completa da da da canção?
Sim. Dentro da revista tinha é, tinha tinha a letra completa. E, eu sem saber, eu tinha ali meus 9 anos, 10, ali. E, eu sem saber que um dia eu ia voltar, né, ia morar na Itália, eu adorava ouvir, eu tentava ficar acompanhando as músicas italianas, ali, na revistinha.
Que interessante. Uhum. Uhum. Que legal.
Aí, depois, né, adolescência. Adolescência quer "Legião Urbana", "Capital Inicial", né, aquela "Red Hot Chili Peppers", "Evanescence", aquela coisa toda. Quando <chuckles> né. Um rock
Uhum. Sim. Ai, que maravilha. Um um rock gostoso. Ah, eu acho que foi uma das melhores fases do rock. Eu <chuckles>
Muito. Muito. Eu, também. Eu falo que eu sou muito privilegiada de ter vivido essa época. Essa galerinha de hoje, não não tá sabendo. <laughs>
Pois é, in pois é, infelizmente. <chuckles>
Né. É uma época muito gostosa. Só, que, aí, eu fui crescendo, daí, fui com né, nessa referência do do rockzinho desse rockzinho gostoso, né, mais melódico, tal. E, aí cresci, fiz família, constitui minha família, enfim. E, mudamos para a Itália.
Uhum. Sim. Ah, que legal. Mas, essa essa essa questão, durante esse período, você não parou de de escutar música italiana, mesmo, antes de de, eh, de se mudar.
E, aí nós Hum. Sim, tinha parado de escutar música italiana. Não escutava mai porque, assim, as a referência de música italiana que eu tinha, era "Laura Pauzini" e "Andrea Bocelli", por conta da Sandy. Sabe, em sede. Era era isso. E, tipo, "Eros Ramazzotti" e "Tiziano Ferro". Era aquilo que eram músicas que tinham em novelas, sabe. "Mulheres Apaixonadas", as umas coisas ass "Terra Nostra", é. Então, as músicas de novela, né, não era ale assim, aleatoriamente. E, aí, quando eu 1 ano antes de eu vir para a Itália, a gente começou a estudar a cultura da italian da Itália, a língua italiana, tudo, e a gente conheceu o festival de Sanremo.
Ah, tá. Uhum. Uhum. Sim, sim. Entendo. Uhum. Sim, sim. No na "Terra Nostra". <chuckles> Sim, sim. Entendo. Uhum. Sim. Hã.
Que é um festival de música italiana.
Que legal. Onde aco acontece Sanremo, então, a cidade se chama Sanremo?
muito forte.

Aí eu via assim como a gente estava no Brasil ainda, aquele ano a gente procurava por notícias assim e como a gente estava estudando a língua, né, por ali. Aí em 2020, quando a gente veio, o que que aconteceu em 2020 no mundo inteiro?
Uhum. Sim, sim. A pan a pandemia, ai meu Deus, ninguém merece. Aham.
A pandemia. <laughs> E nós viemos para Itália uma semana antes do lockdown.
Aham.
E já estava programado, a gente chegou assim e se na na na próxima semana, semana seguinte, tudo fechado.
Hum, nossa, mas vocês deram um um vocês deram muita sorte, né, porque depois desse período não dava mais, né. Eu acho que a Itália foi umas as pessoas não podiam nem sair de casa, né, durante um período, se eu não me engano.
Muito, então a gente nem entrava. Não. Não, não podiam não podiam sair de casa. Então, aí o que que a gente tinha? TV, né, e daí de novo, e foi bem na época do festival de Sanremo, que foi em fevereiro.
Uhum. Ah, que legal.
Então, e aí a gente conheceu começou a conhecer outros artistas, né.
Uhum.
E para aprender bem a língua, como eu sou uma pessoa muito musical, então eu fui grudando ali nas nas canções italianas, só que a Itália É.
Uhum. Ótimo. Olha, você arrasou. Isso você fo foi foi uma decisão sua, ou você teve tipo algum conselho, alguém te indicou e falou: "Olha, estuda também com música.". Ou você teve aquele insight mesmo e falou: "Cara, é uma facilidade minha mesmo, então vou pegar pela música.".
Não, fui eu que tive essa essa coisa mesmo, porque o inglês eu já usava muita música, né.
Uhum. Sim, é entendo.
Para eu sempre gostei de aprender, então, línguas, então o inglês eu já usava muito a música. Eu falei: "Vou fazer isso com o italiano". E com isso também, eu fiz isso. E aí eu fui conhecendo, eh, fui conhecendo, né, outros artistas italianos, conforme o passar dos anos. O Ultimo, esse cantor, ele virou a minha referência, porque eu adoro as músicas dele, já fui em show, nossa, foi assim, é.
Uhum. Smart, arrasou. Uhum. Que legal, então tu se tornou um pouco fã mesmo dele, né, porque tu já já foi até em fã em show?
Súper.